Ну, нэ тогда, если что-то такое экзотическое, да, э, это мне больше нравится, м, тогда что-нибудь сырное блюдо какое-нибудь, то есть это уже более такое западное, да, наверно, там, лазанья какая-нибудь, э, то есть оно тоже комфортное, тоже тёплое, согревающее, да, но в то же время туда же нужны какие-то особые макароны, да, там, особый сыр, то есть, э, бокал вина тоже, это тоже соге согревающий комфорт такой. <chuckles>
Мгм. Ого. Ага ага. Мгм. Ну да, конечно. Мгм, ага. То есть уже такое что-то из, эм, да, действительно такой европейской понятной, да, кухни, знакомой всем. Но вот что-то, да, с вот распространяющее, видимо, запах очень вкусный, да, <chuckles> то, что ты, да.
Мгм. Ну да, это всегда приятно, то есть и готовить тоже, в общем-то, легко. За запихнул в духовку, да, там, ну, намешал этот соус, и оно всегда и вкусно, и дети довольные, рады, любят очень, и само самому приятно. Полезно тоже, как бы он такой не не совсем вредное блюдо. <chuckles>
Мгм. Мгм. Класс. Ага. Ага, да просто сытное, да, то есть и всё. Ну, они не сказать, что вредно. Почему? Прекрасно, чудесно. А скажи, вот ты уже упомянула, что да, и бульон, и к супы ты готовишь, и лазанью. То есть для тебя все-таки комфортно готовить, да? То есть для тебя это тоже часть жизни, и нравится, что это ты делаешь, или часто куда-то ходить даже. Мгм.
Ну, сытное, да, ну для зимы хорошо. <chuckles> Ну да, я готовлю. Ну, я готовлю, да, ну, потому что я люблю домашнюю еду. Всё-таки меня с детства, наверно, приучили так.
Мгм. Прекрасно.
Ну вот, ну, конечно, муж бы мог чуть-чуть побольше готовить. Это я, наверное, его разбаловала. <chuckles>
<laughs> Ага. Ну, к хорошему быстро привыкаешь. Да, а вот к х Ага.
Ну да да да. Потом, знаешь, все время надо что-то побыстрее, поэтому он готовит дольше, и, ну, так, иногда в выходные он что-то делает, но это тоже очень комфортно, <chuckles> когда тебе приготовят ужин. Это я тоже очень люблю. Он обычно делает какую-нибудь тарталетку мне.
Мгм. О Прекрасно прекрасно.